ถ้า นึกถึงเมนูฝีมือแม่ ก็จะเป็นชอบ ชอบให้แม่ทำ อ่า ปลาทูคลุกข้าวอะค่ะ แต่ต้องเป็นมือด้วยนะคะ ไม่ ไม่เอาแบบช้อนหรือถุงมือ แต่ว่าต้องเป็นรสมือแม่เลย
ค่ะ อืม อือ อา อืม ใช่ เห็นด้วยค่ะ ฝั่งนี้ก็เป็น อ่า ข้าวผัดแล้วกันค่ะ ที่ถือว่าเป็นเมนูง่าย ๆ เนาะ แต่พอแบบแม่ทำให้ทานก็เลยรู้สึกว่าเป็น โอ้โฮ! มันอร่อยกว่าที่อื่นมาก ๆ เลย แล้วก็ไม่แน่ใจว่า แบบ แม่เขามีแบบ <tsk> วิธียังไงเนาะ ที่แบบ โอ้โฮ! ได้ผัดมาได้แบบอร่อยมาก ๆ ซึ่งเราพยายามหาทานร้าน แบบร้านอาหารตามสั่ง หรือว่าร้านอาหารทั่วไปอะค่ะ โอ้โฮ แบบไม่ ไม่สามารถหาทานได้เลยค่ะ รสชาติแบบนี้ แต่สิ่งหนึ่งอะค่ะ คิดว่าแบบ โอ้โฮ เป็นเพราะแม่ทำด้วยแหละเนาะ เขาอาจจะรู้รสชาติว่า แบบเราชอบยังไง ชอบทานรสชาติแบบไหน ก็เลยทำออกมาแบบนั้น แล้วก็น่าจะเป็นความตั้งใจ แล้วก็ความใส่ใจที่เขาทำไปด้วยค่ะคุณหมวก ก็เลยทำให้อาหารสิ่งนั้นน่ะค่ะ พิเศษสำหรับบ้านค่ะ แล้วปกติแล้ว เมนู อ่า ข้าวปลาทูของคุณบ้าน ของคุณหมวกพิเศษยังไงบ้างอะคะ?
อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เอ่อ พิเศษตรง แม่เขาจะ เวลาเขาทำ เขาจะชอบเลือกปลาทูที่ คือปลาทูถ้าเรามองไม่ดีอะ มันก็จะไม่ใช่ปลาทู เขาจะเรียกปลาอะไรสักอย่าง แต่ว่าสี เกล็ด อะไรจะเหมือนกัน แต่ว่าความหอมมันไม่เหมือนกัน แม่เขาก็เลยจะเลือก อ่า เขาเรียกอะไรนะคะ แม่เขาก็จะเลือกเป็นอะค่ะ จะเลือกปลาทู ก็คือปลาทู จะ จะไม่เลือกปลาที่มันเหมือนกัน ค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อา เขา น อืม เขาน่าจะแบบ อืม ค่ะ มีแบบวิธีเลือกเนาะ
ใช่ค่ะ แล้วก็วิธีจัดการ วิธีผสม ข้าว ผสมซอส อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมัน มันค่อนข้างอร่อยกว่าที่เราไปซื้อตามตลาด อย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ
อ ค่ะ อืม ค่ะ อา อา ๆ ค่ะ แล้วแบบนี้อะค่ะ อยากทราบว่าคุณหมวกอะค่ะ เคยทำอาหารจานนี้ที่เป็นเมนูโปรดของคุณหมวก ให้กับคนที่คุณหมวกรักบ้างหรือเปล่าคะ?